Здравствуйте!
Здравствуйте!
А вот скажите, а, как вы относитесь к контролю в отношениях? Что это для вас, проявление заботы или, э, что-то другое? <chuckles>
<laughs> Ой, хороший вопрос. Если экологично ответить, конечно же, контроль н не неприемлем. Контролировать нужно, на только маленьких детей и больше никого.
Ага. Ага. Да, ага. Да, для их безопасности, да. <laughs>
Да, конечно. Но п вообще я люблю очень контролировать, как оказалось. М, вот, я люблю контроли но никогда не люблю, чтоб меня контролировали. У вас как?
Ага, ага ага. Ну, у меня то ж самое примерно. Ну я, э, сама ни не то, что прям очень люблю контролировать. Но я вначале это делаю вот просто как, а, для своей безопасности, чтоб чтоб, э, знать, э, человека, да вот как бы вот. Но, э, к в отношении меня точно нет. У меня вот 1 муж был, вот он, а, вообще. То есть у него вот было такое понятие, что вот он может мне что-то запретить, вот, э, типа, вот так вот делай, вот так не делай. То есть вот ну вот, э, полное безобразие. Да та. <laughs>
<chuckles> Мгм, конечно. Мгм. Ой, классика. Конечно, мой господин.
Э, вот, поэтому я очень плохо к этому отношусь. И после этого я, <grunts> это оч очень четко смотрела, да, чтоб человек был к этому не склонен. <grunts>
Мгм. Ой, да, сто процентов. А как вы думаете, есть вот эта прямая корреляция между желанием у мужчины, не у женщин- у женщин немножко всё по-другому. У мужчины желание контролировать и, э, высокая, низкая самооценка. Есть вообще параллель?
Мгм. Мгм мгм. А, наверно, есть. Но она на н не всегда прям вот чётко чётко, да то есть. Вот, э, э, наверно, это делается из-за неуверенности в себе, да. Что вот человек боится там, что, а, там куда-то пойдет с кем-то познакомится, или что-то. Но, и я думаю, что это бывает просто и вот, э, ну такой характер у человека. То есть он просто считает, что все да, да что все ему должны подчиняться и делать так, как он вот должен. То есть вот такой вот он султан, да а вокруг все исполняйте его волю. <chuckles> Вот.
Мгм. Думаю, да. Мгм. Деспотичные. Мгм, м. Ой, это уже кстати близ ближе к психопатии, знаете, вот есть прям психика- домашние тираны.
Ну д да, конечно. Ну мне каж мне, м, э это ну не совсем оно, но это да, это некое отклонение уже, да, то есть. Это я тоже думаю, что это потому что это уже прям слишком. То есть нем немножко контролировать. Ну, не в я вообще не приемлю никакой, да, даже маленький, вот то есть мне мне пр Да-да-да.
Мгм. Думаю, да. Мгм. Жизнь одна, к б ее ни нельзя как-то кому-то посвятить.
Мгм, конечно, и и вообще з запретить, э, что-то взрослому человеку- это какая-то странная формулировка. Вот то есть вот, э, то есть как говорят: "Вот я зап запрещаю там, это типа своей жене", да ну как правило. Это потому что значит запрещаю, да? <chuckles>
Отдать, а, никакие отношения не стоят этого. Мгм. Папа, можно, можно папа, пожалуйста? Мама, разреши, можно? А.
Мгм, ну вот Ну вот да, это вот какое-то вот, это позиция детская такая. И и ну она типа такая патриархальная считается, но сейчас это в в вообще не очень уместно. То есть я даже считаю, что если, в принципе, у пары, а, ну такая, типа, скажем, традиционная модель семьи, когда он всё всё обеспечивает. И к и даже в этом случае, я считаю, что он не имеет права никакого контролировать. Они должны просто вот договориться о каких-то вот рамках, что вот они это, и доверять друг другу. А если ты не доверяешь человеку, ну а смысл с ним жить? Это же какой психоз можно заработать, вот подозревая его, да. <laughs>
Да да да да да, мгм. Мгм. Мгм, мгм. Да. Мгм. А, за крышу над за крышу над головой, я думаю, что есть, а, люди, которые вот за за, ну, нь ну, как за материально, на самом деле никаких богатств они ни особо не получают, они получают еду, крышу над головой, безопасность. Они готовы терпеть.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну да, так базовое такое, да, всё, мгм. Да, потому что, наверно, приучили так, э. То есть, возможно, и в родительской семье так было. Либо вокруг примеров было много, либо было там кто Да, ну либо вот Ну да, это как у меня было, да, точно так. <laughs> И то я, э, сопротивлялась всегда, да, да, этому.
Мгм, да, в семье. Либо молодая была, очень, когда всё началось. Мгм, да, обычно девчонками молодыми манипулируют. <chuckles> И правильно, можно потерять себя в таком. Это опасно.
То есть вот с самого начала, да, м Мгм, ну вот да, это это, ну это очень сильно влияет всё равно, то есть это портится настроение. То есть человек просто, а, может вот, э, с пустого места начать вот, э, во вот эту вот штуку.
Мгм. Покажи телефон. Вот вот вот это вот они. А, никаких паролей, куда, а, кто звонил. Это очень неприятно.
Да, да, вот это вот, э э, и и я п Мгм. Это он он ещё, значит, вскрыл мою почту. То есть это, вот это вот было, имейл читал.
Что и искал? Рас рассылку от, э, не знаю, бренда одежды, наверно, он искал там.
<chuckles> Ну, учитывая, что это было реально давно, и имейл там недавно появился, у меня там было очень мало что вообще прочитать можно, да. <laughs> Если там даже никаких рассылок не было ещё, да. <chuckles>
Ну да да да да да, мгм. А, да-да, это когда электронная почта использовалась для личной переписки ещё тогда.
Да-да-да, ну вот он личные переписки и искал, прочитать их как бы, да. Это и так и было. Вот пол полный, конечно, вот этот ну, ужас, да. Ну да, то есть что-то вот, ну собственно, о он собственно там что-то и вычитал, да, по-своему, там пере и интерпретировал по-своему, ещё и предъявлял. Так не постеснялся предъявить это. <laughs>
Мгм. Мгм. <gasps> Почитать что-то хотел. Нь книгу не нашёл, ну да. <chuckles> М, ну да. М, понимаю. Да, это такая, а вот есть такая грань, она очень тонкая, между контролем и просто заботой, гиперопекой. У меня гиперопека. Когда мой, а, я слышу, я я всё знаю, что происходит в квартире, куда он идет. По шагам, я знаю, что он идёт к холодильнику, и я вот так вот встаю, иду так: "А что ты что ты собираешься есть?"
Ну вот, м <grunts> Ага. Ага. Ага ага. Ага. Ага. Ага. Ну, у меня тож такое есть, да. <laughs>
Ну, что проконтролируешь, чтоб он ни нь там нь лишнего он-то стройный, но он много много нет, чтобы он не объедался сладким.
Не забрал, да? Ага. Мгм, ну да, такое у меня есть тоже, да. Что вот это
Ради его здоровья. Ну, вообще, ну какое я имею к нему отношение, вот именно к его здоровью? Оставь в покое! Я не могу. Мне нужно обязательно к нему подойти и спросить:"А что ты делал?" А если наоборот
Мгм. Мгм.
Я ему говорю: "Что ты за мной ходишь? Ты меня достал, оставь меня в покое." <chuckles>
Ну вот н Ну да, это двойные стандарты такие, да. <laughs>
Это нечестно, но, ну мне так спокойнее, если я тревожная в таком плане.
Мгм. Ну да, у меня тоже такое есть. И плюс у меня у мужа реально есть проблемы со здоровьем. Поэтому я ему очень часто говорю, что не нужно вот это есть, это кофе пить нельзя, но, э, это тоже все бессмысленно. Потому что он, да-да, говорит, а потом вот он выходит, да, и, конечно, он в каф в кафе берет что что хочет, да. То есть, ну, собственно, как я могу отвечать за взрослого человека? Это его жизнь, его здоровье, да. Вот я хочу, конечно, сделать лучше, но я ж не заменю ему, да, вот его привычки на свои, да. <chuckles>
Мгм. Ну, у него своя голова, да, на плеча Мгм. Ну, опять же это это забота. Но и, наверное, есть боязнь потерять своего любимого человека, а, скоропостижно раньше времени, поэтому
Не получается, да, м Ну да, я в я именно по з за здоровье и беспокоюсь. Потому что следить, куда он пошёл и с кем общается, это у меня очень давно прошло. Ещё не с ним, а и с другими, да. То есть мне, наоборот, это совершенно больше не интересно. Если я, как бы, что-то увижу, что стало отличаться, я и так пойму, да что что-то не то. И я даже копаться не буду, мы будем уже в другой области, да, это в другой плоскости разговаривать. Потому что, а, 100 % не останется так, как раньше, если что-то там вот такое, да то есть. Всё равно отношение будет другое. Вот и а а, из-за чего оно, мне уже вообще не принципиально. Главное, что меня не устраивает, <laughs> поэтому вот с этим уже и надо будет, да.
Мгм. Ну и правильно, зачем это? Мгм. Да. Мгм, м-м. Да, будет, конечно. Э, сто процентов, наверно, куда-то полез, что-то прочитать нужно ш для того, чтобы найти подтверждение и там подать, да, доказательства, и уже подать на развод, и чтоб просто вот предъявить.
Доказательства, ага. Да, да, в и и и и и то и то если там есть из-за чего, ну типа, делить что-нибудь, да, там вот это вот такое. Тогда, может быть, стоит это сделать именно для этого, да. <chuckles>
Но если ты не хочешь Да, деньги, да-да, делить, мгм, мгм. М, ну, не знаю, и бывает такое, что ты чувствуешь, что что-то не то и вообще тебе нужно уйти. Но тебе нужен этот толчок, и ты просто читаешь это сообщение, а, и понимаешь, вот этот толчок, и ты уходишь. А если ты не хочешь уходить и ты боишься, и ищешь ещё подтверждение, чтобы сидеть плакать. О, беда.
Мгм, ну да, да, мгм. Мгм. Ой, да, вот это вообще глупости, это прям, э э, какой-то мазохизм. Просто, это действительно, э, у у учитывая, что я прекрасно знаю, вот именно на личном опыте, как, э, совершенно невинные переписки можно интерпретировать с совершенно по-разному, да. То есть вот, э, человек там вообще ничего не имел в виду, а другой читает и понимает по-своему это, да о есть вот. Ну потому что это не его тема, он контекста не знает.
М, беда, беда. Да, лучше не знать. Мгм, можно. Мгм. Ой, да, ещё, когда, э, вот видит, что вы, например, а, как-то тепло общаетесь или там, э, вежливо и там что-то, не дай бог, скажете личное, и он такой: "А со мной ты так не общаешься. Он там то есть получается тот другой лучше, чем я? Почему ты не общаешься так со мной?" И всё это- у меня такое было.
Мгм. Мгм. Ага, да, да. Ага. Тако да, такое я тоже слышала, <chuckles> вот как раз от этого 1 мужа, да то есть. Это это ужас вообще!
"Ты другая вот с этим человеком, ты совсем по-другому общаешься, значит со мной ты, м, у тя другая маска." удивил вообще, рассказал про социальные маски. Вот это "Здравствуйте!"
Мгм. Ну да, это во во в какая неожиданность! Естественно, мы с с разными людьми можем общаться по-разному. По-моему, это действительно стандартная сте система. Мне кажется, нет людей, которые со всеми одинаково, да, общаются. То есть это уже даже, ну да, как как ты будешь общаться одинаково там с мамой и с начальником, с ребёнком? Да, ну то есть это ж совершенно разные
Мгм. Это невозможно. Ну, мы подстраиваемся под ещё под темперамент друг друга. И да, э э, знаете, увидеть свою подругу в её другой компании и офигеть, <chuckles> такое бывает ещё. Да, вообще другой. Этот, собираются на дне рождения люди, которые из разных компаний, и это шок. Иногда р дружба даже распадается, от шока.
Мгм. Мгм. <chuckles> Да, что она там другой человек, да. <laughs> Ага. <chuckles> А вы видели, да, такое?
Ну, это уже другая тема. Да, и бывало бывало, конечно, там какая-нибудь тихая подруга, которая супер, а, корректная и там вся такая мягкая. И, э, с д другой компанией мат-перемат и всё такое: как так?
Ага. Мгм мгм. Ну, ничего себе, а, ну. Ну, собственно, да, социальные маски, видимо и, э, а, та и я вот поэтому и не любила никогда большие общие компании. У меня всегда либо вот ну 1 на 1, либо совсем маленькие, да где там 2-3 человека, да, вот. Потому что я действительно, ну как-то по-разному проявляюсь, да, с разными людьми, да, и их смешивать не хочется.
Кто ты? Мгм. Да, тет-а-тет лучше, да. Ага, потом они все встречаются и так переглядываются.
<laughs> Не, они вообще друг друга не знают, обычно, да. <laughs> У у у у меня стандартная ситуация такая. То есть я в больших компаниях, но только в юности, да, такое что-то похожее было. М.
Кто ты? Да.
<laughs> Не, они вообще друг друга не знают, обычно, да. <laughs> У у у у меня стандартная ситуация такая. То есть я в больших компаниях, но тока в юности, да, такое что-то похожее было. М.
Во Мгм, понимаю, да, у меня в принципе, наверно, также. Так, вот ещё вопрос. Ам, в ситуации, когда мы их контролируем человека, потому что заботимся о его здоровье, это оправданно оправданный контроль и это всё-таки не стоит делать?
М Ага. Ага. Ну, по сути, ам, зависит от человека. Если он, ну скажем так, слушает, и не взрывается от этого, ну можно, да, это делать. Напоминать там, может быть, он как-то забывает, не хочет об этом думать. А если вот он взрывается, его это бесит, ну, а смысл какой? Он вот выйдет за порог и пойдет в "Макдональдс", условно говоря, да. <chuckles>
Мгм. Да. Да, к и получается уже роль родители- ребенок, и он будет делать назло.
Ну да, и это тоже, да. Т то то есть, это и получает. То есть он послушает, съест полезный салат, а потом, так как он там не наелся и всё равно хочет чего-то, э, вредного. Потому что, он не планирует менять свою привычку при своей вообще в еде, то он потом пойдет и с и съест то, что он хочет вот. Поэтому вот, э, бесполезно это всё. Сам взрослый человек должен сам за себя отвечать. Хотя, конечно, я всё равно это делаю, и но так немножко, ну это что у меня случай, именно ему не нравится это совсем. То есть вот и и я знаю, что вот он пойдёт, да, и всё равно выпьет этот кофе, какую хочет к чашку за день. Н-да, да. Ага.
Мгм. М-да. <clicks tongue> Верно. Мгм. М. М, м-да. Что ж поделать? Мгм. Ну его его жизнь, его жизнь, что сказать, ам
Ну вот да. Поэтому тут бесполезно, тут тока ругаться можно, а а поругаться в смысле, но можно, ни к чему другому не приведёт. Вот и, м
М. Да, а можно выбрать себя. <chuckles>
Ну да, да. То есть по сути, наверно, нет. Ну как-то попробовать вначале можно, может просто некоторые ж поддаются, да. И тоже их это как-то в сподвигает, да, менять, э да-да-да с менять привычки. Да, у улучшать их, сокращать там потребление чего-то такого вредного для их организма. А, и то есть если это заботит, ну можно попробовать, но если не помогает, то да, <chuckles> что тут сделать, да. Мгм.
Каким-то образом. М. Договориться надо, да, надо договориться. Мгм. Д да. Мгм. Думаю, э, думаю так. Я вот вспомнила ситуацию из моей жизни, и я знаю только 1 человека, моего отца. Которому нравится, когда его контролируют в некотором роде, потому что ему выгодно.
Мгм. Ага. М Мгм. Ага ага, ну да, кому-то есть, кто нравится.
Моя мама мне всегда говорила: "Проконтролируй, чтобы отец ушёл на работу в поглаженном, вот вот вот его одежда, и чтобы он в ней ушёл." Мама готовила ему одежду, я должна была проконтролировать, чтобы он ушел опрятный. И ладно. Ну ну, в приготовленной, не мятый там, не в не в то, что в со вчера, потому что ему было абсолютно всё равно.
Ага. Ага ага. Именно в этой одежде, да, м. Мгм мгм. Ну, я думаю, что он это как заботу как раз таки воспринимал, не как контроль, а именно заботу.
Как реб как ребенок. И он вставал и такой: "Какие носки мне надеть?" Я такая: "Вот."
<laughs> <laughs>
А а это, а это, его нужно было покормить, ну вообще, как ребенок, так ему было выгодно. Вот ну ему, обхаживали его.
Ну да, то есть такая выученная беспомощность, да. <chuckles>
Конечно, и всё прекрасно он может делать один, всё у него получилось, в принципе-то.
Та конечно, может. Любой взрослый человек может себе еду приготовить и одеться, да. То есть ну какие проблемы, м, однозначно может, мгм.
Мгм, снять с себя как-то вот эти полномочия, сказать: "Давай, контролируй вообще что, то я ношу".
Ага, ну ну да, то есть ему было выгодно об этом не думать, у него это всё готовое, да, было, и все напомнят, что сделать.
Абсурдно. Зачем это человеку вообще? Да, да, но думаю всё нь это всё-таки не очень хорошо для отношений, потому что отношения не должны быть
М мгм.
А, мама и сын, что-то такое.
Ну да, ну в какой-то мере это разные роли проявляются в отношениях, особенно длительных. Но, конечно, если это прям уже как правило, да, как у вас случае вот, э, с папой. То тут уже это, да, оно немножко перекос, да, идёт в эту сторону, да.
Мгм. Мгм. <chuckles> Я ещё думаю, что вообще за абсурдная ситуация со взрослым человеком? Оденься, ну выбери себе одежду сам.
<chuckles> Ну да, что он не зн не одеться сам не может. <chuckles>
Ну выбрать одежду он не может, подобрать. Как бы, маразм, да, ф ка научился потом. <chuckles>
Ну да, ну да-да-да. Не, ну конечно, он может, да. Просто мама приучила его, да, так. Ну да, тут тоже их и их роли такие вот были, да. Спасибо, что поделились, очень интересно.
А ей было выгодно, да, тоже. Ну спасибо за разговор, да.